Bah, j'utilise pas que lui, mais je vais considérer que tu dis, heu: «Utiliser, heu, tout type d'IA». Heu, ça dépend des jours, mais généralement c'est entre, heu, 1 heure et 2 heures, même 3 heures des fois.
Ouais. Ah ouais, quand même.
Bah, ouais, parce que le truc avec eux, c'est qu'il faut prendre du temps en fait. Pour avoir exactement ce que tu veux, c'est, heu, il fera des prompts, heu, très détaillés et vraiment, heu et essayer de donner le max de contextes pour justement que tu aies une réponse, heu, cool tu vois?
Mmh mh. Et tu penses que ça, c'est du c'est tu penses que le fait qu'on doive nous être à ce point spécifique, m tu penses que c'est pas une sorte de un signe comme quoi c'est pas encore heu, optimal?